สวัสดีค่ะ พอดีมีเรื่องมา จะถามนิดหนึ่งคือ ช่วงนี้น่ะค่ะรู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยยุ่งมาก ๆ เลย งานยุ่งจนหัวหมุนเลย ส พ โดยเฉพาะเดือนนี้นะคะ รู้สึกว่าต้องปั่นงานตลอดเลย ไม่มีเวลาที่แบบว่าจะให้ตัวเองได้พักผ่อนเลย ก็เลยบางครั้งเนี่ยจะรู้สึกว่า อืม พอมี มีเวลาว่างนะคะ 1 ชั่วโมงเนี่ย แต่ไม่รู้ว่า เอ๊ะ ฉันจะนอนพักดีไหม เพราะว่านอนก็นอนไม่พอ แต่นอนก็แบบ "จะ ยังไม่ได้ดูซีรีส์โปรดเลย ไม่ได้ดูมาเป็นเดือนแล้ว" มันก็เลย อืม อยากจะ ดูซีรีส์ แต่ก็อยากนอน "เอายังไงดี?" อย่างเงี้ย มันก็จะมีความคิดอยู่อย่างเงี้ย ตลอดเลยเงี้ย ก็เลยอยากจะ เอ๊ พอจะมีคำแนะนำอะไรให้ได้บ้างไหมอะคะ?
อือ ๆ อืม <chuckles> อืม โอเค เข้าใจเลยครับ โดยเฉพาะถ้าสมมติว่า จากที่ฟัง ที่เล่ามาเนาะ คือรู้สึกว่าทำงานเยอะ แล้วก็อยากจะพักผ่อน แต่ทีเนี้ย เวลาในการพักผ่อนก็แทบจะไม่มี แล้ว กลายเป็นว่าเวลาพักผ่อน จะเอาเวลาไปหาความบันเทิงในการดูซีรีส์ดีหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็เลยอยากจะสอบถามนิดหนึ่งว่า ปกติอะครับเรารู้สึกว่า เรา ค เราชอบในการแบบพักผ่อนมากกว่า หรือว่าการดูซีรีส์มากกว่า สมมติว่าเหลือเวลาอีกแค่ สอง ชั่วโมง อย่างเงี้ย เราจะเลือกนอนหรือว่าเราจะเลือกดูซีรีส์มากกว่ากันเหรอครับ?
อืม ค่ะ เออ ๆ อืม อะฮะ โอ้โฮ โอ้โฮ จริง ๆ เลือกยาก จริง ๆ เนี่ยอยากดูซีรีส์นะคะ แต่ว่ามันเหนื่อยอะ บางครั้งเราก็แบบว่าเปิดตาดูไม่ไหว อย่างเงี้ย ก็เลยว่า "เอ๊ ยังไงดี?" อย่างเงี้ย เพราะว่าจริง ๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์จีนมาก แล้วก็ติดมานานมาก ๆ เลย แต่พอช่วงเนื้อนะคะ เดือนนี้แบบยุ่งมาก ๆ เลย มันก็เลยต้องมาแบ่งระหว่างการดูซีรีส์กับการนอน อย่างเงี้ย บางครั้งก็แบบมีการแบ่งครึ่ง ๆ เออ จะดูซีรีส์ แต่อยู่ดี ๆ ก็หลับไปเลย อย่างเงี้ยค่ะ "เออ เอาไงดีเนาะ?" อย่างเงี้ย เพราะรู้สึกว่า บ่อยครั้งที่ตัวเองเนี่ยเลือกที่จะ นอน แต่มันทำให้รู้สึกมัน ชีวิตมันหงอยเหงา มันซึมเศร้า มันไม่มีความสนุกสนานอะไรในชีวิตเลย อย่างเงี้ย นอกจากทำงานแล้วก็นอน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อือ ๆ อืม <chuckles> อือ ๆ อือ ๆ อือ อา เออ ๆ เนาะ เพราะฉะนั้น แบบชีวิตเราไม่ได้อยากแค่ ทำงานแล้วนอนเนาะ เราอยากหาแบบสิ่งบันเทิงที่ทำให้เรารู้สึกว่า เออ มีพลังในการทำต่อไปหลาย ๆ อย่าง ก็เลยอยากจะสอบถามนิดหนึ่งว่า เออ มันเป็นเฉพาะช่วงนี้ไหมครับ ช่วงปลายปีเนาะที่แบบว่า เออ งานมันค่อนข้างแน่น แล้วช่วงอื่นของปีอะครับเป็นอย่างงี้เหมือนกันไหมเอ่ย? หรือว่า ฉ เป็นเฉพาะแค่ปลายปี?
ใช่ ๆ ใช่ ใช่ ช่วง ช่วงอื่นของปี ช่วงอื่นของปีก็ไม่ ไม่แน่นสักขนาดนี้ค่ะ เรา เราก็ยังมีเวลาที่จะแบบเว่อ เออ นั่งดูซีรีส์ได้สักชั่วโมง 2 ชั่วโมงแบบชิล ๆ อย่างเงี้ย นอนพักเพียงพอ อย่างเงี้ยค่ะ แต่ช่วงนี้คือแบบนอนพักไม่ค่อยพอ แล้วก็ระหว่างวันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะแทรก เอ่อ ซีรีส์ที่เราชอบเข้าตรงไหนดี อย่างเงี้ย ระหว่างงานกับ กับการ พ ทำงาน กับการพักผ่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ครับ อืม โอเค เข้าใจได้เลยเนาะ แล้วอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งอะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยเรา จ พอจะมีเวลาว่างเนี่ยวันหนึ่งโดยประมาณสัก สักกี่ชั่วโมงได้ไหมครับ? ก่อนที่แบบ นอก นอกเหนือจากเวลางาน ไรอย่างเงี้ยครับ
อืม อ๋อ ค่ะ ถ้าแบบว่าจะแบบเอาจริง ๆ จัง ๆ นะคะ ช่วงบ่าย เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยคือจะเริ่มงานตั้งแต่ 8 โมงเช้านะคะ แล้วก็รันยาวไปถึงแบบว่า อา ตอนเที่ยง แล้วก็พักเที่ยง อย่างเงี้ยค่ะ แล้วพักเที่ยงจริง ๆ ถ้าแบบว่าวันไหนขยันจริง ๆ ก็คืออยากจะทำงานต่อเลยนะ แต่ถ้าวันไหนแบบ โอ้โฮ รู้สึกเหนื่อยมาก ๆ ขี้เกียจ ไม่อยากอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีไฟเลย ก็ช่วงบ่ายนี่อาจจะแบบว่าพักไปนะคะ สักบ่ายโมงจนถึงบ่าย 2 บ่าย 3 อาจจะได้สัก สองสาม ชั่วโมงเงี่ย เนี่ยแหละ สองสาม ชั่วโมงนี่แหละจะตีกันว่า "เอ๊ เราจะนอนดี? หรือว่าดูซีรีส์ดี?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อืม อืม ๆ อืม อืม อือ ๆ อา โอเค เข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังจะบอกเลยครับ ว่ามันตัดสินใจยากเนาะว่า เฮ้ย นอนก็อยากจะพัก ทีวีก็อยากจะดู ซีรีส์ก็อยากจะดู ก็เลยแบบ เออ เราครึ่ง ๆ กลาง ๆ อย่างเงี้ย เรา ผมเลยอยาก เออ อา อา ทำแบบนี้ได้ไหม ลองแบบจัดตารางดูครับ อันนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นประมาณนี้ไปก่อนครับว่า อาจจะจัดตารางเนาะ เช่น สมมุติอาทิตย์หนึ่ง จันทร์ถึงศุกร์อะครับ มีสัก 5 วัน อา อาจจะเป็นพักสักอังคาร พฤหัส แล้วก็จันทร์ พุธ ศุกร์ เป็นการดูซีรีส์ อย่างเงี้ย พอจะเป็นไปได้ไหมอะครับ? อืม
อ อืม ๆ ค่ะ อะฮะ อืม ๆ อ๋อ เออ เนาะ จริงด้วย ทำไมเราไม่ทำแบบ นี้ <chuckles> ตอนแรกก็เลยบอก เออ จะนอน จะพักเนี่ย มัน มันตีกันอยู่ แล้ว ถ จริง ๆ มันก็ อาทิตย์หนึ่งมันมีตั้ง 7 วันเนาะ ถ้าเราสลับมาดูซีรีส์สัก 2-3 วันเนี่ย อย่างน้อยก็ทำให้ชีวิตน่ะมันดูมีอะไร สีสันมากขึ้น มี มีความสนุกมากขึ้นเนาะ แทนที่จะแบบนอนแล้วก็ทำงาน ทำงานแล้วก็นอนอย่างเดียว เออ อันนี้ไอเดียนี้ นิ น่าจะทำได้ค่ะ น่าจะทำได้แหละ อืม ๆ
<chuckles> อืม อา อืม เออ ๆ น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้ เหมือนที่คุณบอกเลยเนาะ เป็นการปรับสมดุล ไม่ ไม่ใช่แค่แบบการทำงานแล้วนอนเนาะ มันมีแบบเรื่อง ง กิจกรรมบันเทิง อะไรเงี้ย ทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันมีแรงที่จะทำงานต่อด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับ ก็เลยอยากจะสอบถามว่า แล้วปกติตอนที่เราแบบทาน ก อาหารกลางวัน อย่างเงี้ย พอจะเป็นไปได้ไหม ที่แบบเราจะดูทีวี ไปด้วยระหว่างทาน อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะช่วยแบบเพิ่ม เพิ่มตรงนี้ได้ไหม หรือปกติก็ทานอย่างเดียว รีบทานรีบจบ อะไรงี้ไหมครับ หรือยังไงเอ่ย?
ใช่ ๆ ใช่ ๆ อือฮึ ค่ะ อืม ป ปกติก็แบบรีบทารีบจบ หรือไม่ก็ทำงานไปด้วย ทานไปด้วย <laughs> แต่จริง ๆ เนาะ ถ้าพักเที่ยงแล้วดูซีรีส์ไปด้วย มันน่าจะแบบว่า เออ เจริญใจ เจริญอาหารมากกว่านะคะ เออ จริง ๆ ก็น่าจะทำอย่างงี้แหละ เออ ๆ
อ อา โอ้ <chuckles> อืม ๆ ก็อาจจะลอง อา อาจจะลองปรับดูก็ได้ครับ เอาแบบไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าแบบ เออ สบายใจ แล้วก็รู้สึกว่าไม่กดดันจนเกินไปเนาะ เออ ๆ อันนี้ก็น่าจะโอเคครับ
ได้ ๆ ได้ค่ะ ได้ ๆ อันนี้เดี๋ยวจะไป ไปลองปรับตรงนี้ดู เพราะว่าจริง ๆ การพักเที่ยงเนาะ มันก็ควรจะได้พักจริง ๆ อะ ไม่ใช่แบบว่าไปนั่งปั่นไปด้วย กินข้าวไปด้วย อะไรเงี้ย นะคะ อันนี้ขอบคุณมากเลยที่เตือน เพราะว่าบางครั้งเวลาที่แบบงานมันยุ่ง งานมันเร่งน่ะ เราก็ลืมคิดไปว่าการพักมันก็สำคัญเหมือนกันน่ะ มัวแต่ปั่นจนแบบ โอ้โฮ ช่วงนี้ก็เลยเครียดมาก ๆ เลยอะค่ะ อืม
อืม อา โอเค เข้าใจได้ครับ แล้วก็เมื่อกี้เนาะที่มี การบอกว่า เออ เราอะมีการดูซีรีส์เพื่อเป็นความบันเทิง แล้วถ้านอกจากในส่วนของตัวดูซีรีส์อะครับ เรามีกิจกรรมอื่นอีกไหม? ที่นอกเหนือจากนี้ ที่ทำให้เรารู้สึกว่า เออ มันผ่อนคลายแล้วก็เหมือนเป็นแรงขับที่จะทำให้เราอะมี อ มี มีสิ่งที่เราอยากจะทำต่อไป อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืม ค่ะ มัน มันก็มีนะ สมัยก่อนกื้อแบบว่า เออ กอน สมัยก่อนเหมือนนานเนาะ แต่จริงคือ เกาะ เดือนก่อน ๆ อะไรอย่างเงี้ย ที่เรามีเวลา เราก็จะชอบพาหมาเราอะค่ะออกไปเดินข้างนอก ไปวิ่งข้างนอก เพราะว่าเรามีหมา 2 ตัว ซึ่งแบบว่า เออ พาออกไปวิ่งนอกบ้านน่ะ เราะ หรือว่าเดินรอบหมู่บ้าน ที่เป็นแบบสระน้ำรอบหมู่บ้าน อะไรเงี้ย เราก็ เออ ชอบไป ยิ่ง ยิ่งอากาศนี้ แบบว่าอากาศช่วงนี้ อากาศดีมาก ๆ เลย ตอนเช้า จริง ๆ อยากไปมากเลยค่ะ แต่ว่าพอตื่นมาปุ๊บ เหมือนเราต้องแบบ เออ ทำงานเลย อย่างเงี้ย ถ้าได้ออกไปตอนเช้า ไปเดินสักนิดหน่อย อย่างงี้ ก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะ
<chuckles> อา ครับ อือ ๆ ๆ อา โอ้ ได้ ได้เลยครับ ผมว่าจริง ๆ แล้วการได้ออกไปสูด อากาศเนาะ หรือว่าการออกไปเจอบรรยากาศข้างนอก มันก็น่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนอิริยาบถ แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่า แบบ เออ มีกำลังใจ มีแบบแรง มีแอ็กทิฟมากขึ้น อะไรอย่างนี้ครับ เพราะว่าบางทีการอยู่บ้าน หรือว่าดูซีรีส์อยู่ที่บ้าน มันเหมือนทำให้เราแบบอึดอัด แล้วก็รู้สึกว่า แบบตื้อ ๆ เนาะ บางครั้งแบบอาจจะทำให้เราแบบกลายเป็นว่า แบบ เออ มันไม่ ไม่กระฉับกระเฉง มันไม่แอ็กทิฟ เพราะฉะนั้นอยากจะให้ลองแบบลองสลับก็ได้ครับ แบบวันไหนลองเอาน้องหมาไปเดินเล่น หรือว่าวันไหนลองดูซีรีส์ หรือว่าวันไหนอยากจะพัก ก็พัก แต่ที่สำคัญที่สุด คืออยากจะให้เวตในเรื่องของการพักผ่อนเนี่ย น่าจะสำคัญที่สุดครับ ปกติลี้ ปกติแล้วเนี่ยครับ การพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนี่ย นอกจากแบบนอนทำ อ่า ดูซีรีส์ พาน้องหมาไปเดินเล่นน่ะ มีพวกแบบนั่งทำ สมาธิ หรือว่าแบบทำอาหารอย่างงี้ ร่วมด้วยไหมครับ?
ใช่ ๆ อ๋อ อันนี้ยังไม่เคยลองเลยค่ะพวกนั่งสมาธิ อะไรแบบเนี้ยมัน มันสามารถช่วยคลายเครียดได้ด้วยเหรอคะถ้าทำแบบนี้?
อืม พวกนี้ก็ น่าจะช่วยนะครับ บางครั้งแบบการเรากำหนดลมหายใจเนาะ การพักผ่อนมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเป็นความบันเทิงอย่างเดียวอะครับ มันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น การนั่งสมาธิ หรือว่าการ นั่งฟังพวก พอดแคสต์อะไร ที่มันทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้น หรืออาจจะเป็นการแบบออกกำลังกายเล็กน้อย ๆ วันละครึ่งชั่วโมงที่บ้าน อย่างเงี้ยครับ ดูยูทูบแล้วก็เต้นตาม อะไรพวกนี้ ก็จะเป็นการพักผ่อนที่ผสมผสานระหว่างการบันเทิงเนาะ แล้วก็การ ผ่อนคลายไปได้ด้วย อะไรอย่างเงี้ย อา ก็เลยรู้สึกว่า ตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง น่าจะเป็นทางเลือกที่แบบช่วยทำให้เราแบบทำทุก ทำ 2 อย่างพร้อม ๆ กันไปได้ โดยที่แบบไม่ได้พึ่งทางใดทาง 1 อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืม ๆ ค่ะ อืม โอเคค่ะ อา ๆ ๆ อืม ค่ะ จริง ๆ ค่ะ เนาะ เวลาที่ทำกับข้าวจริง ๆ ก็สามารถดูยูทูบไปด้วยได้เหมือนกันนะคะเนี่ยจริง ๆ ทำไมเราคิดไม่ออกเนาะ เพราะว่าบางครั้งการยืนทำกับข้าวนะคะสามารถ เอ่อ เปิดตอน แต่มันสมัยก่อนเนาะ ก็จะแบบว่า เออ เปิดการทำอาหาร อย่างงี้ใช่ไหมว่า ทำยังไง อะไรเงี้ย แทนที่เราจะเปิดแต่การทำอาหาร เราก็สามารถเปิด ซีรี่ส์ไปด้วยได้นี่นาเนาะ ยืนทำกับข้าวแล้วดูซีรี่ส์ไปด้วย อะไรอย่างเงี้ย เออ ใช่ค่ะ อันนี้เดี๋ยว อันนี้เป็นความคิดที่ดีมาก เดี๋ยวจด ๆ เลย จดเลย ต้องได้ทำแน่ ๆ เลย ใช่ เพราะว่าจริง ๆ เราก็คือตอนเย็นอะค่ะ ก็คือจะทำอาหารตอนเย็นอยู่แล้ว ถ้าได้ มีอะไรที่เหมือนว่า เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทำกับข้าวไม่ชอบเลย แต่ถ้ามันมีแรงจูงใจเนาะว่า เออ อย่างน้อยเราได้ทำกับข้าวแสดงว่าเราได้พักดูซีรีส์ด้วยอย่างเงี้ย มันก็ทำให้เราได้ 2 อย่างพร้อมกันเลย อืม อันนี้โอเคมาก ๆ เลยค่ะ อืม
อืม อืม อืม ๆ <laughs> อา อืม ๆ อืม อือ โอ้โฮ ใช่เนาะ อา เราเปลี่ยนไอเดียนิดหนึ่ง เปลี่ยนมุมมองนิดหนึ่ง มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่า เออ มันก็แฮปปีนะทำ 2 อย่าง ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวไปเลย อะไรอย่างนี้ครับผม อือ ก็น่าจะแบบ
ใช่ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ อืม แล้ว อืม ๆ แล้วการพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนี่ยน่ะค่ะ แบบว่าอย่างกลางคืนเนี่ยค่ะ คือแบบว่าคิดว่าการไถดูหน้าจอโทรศัพท์อะไรข้างโท แบบตอนก่อนนอนอย่างเงี้ย มันถือเป็นการพักผ่อนด้วยใช่ไหมคะ? <laughs>
โอเคเลยครับ <laughs> อืม ๆ ๆ เอ่อ ถ้ามองมันก็มองได้ 2 มุมเนาะ ถามว่า มันเป็นกวานพักผ่อน เพราะว่าเรารู้สึกว่า เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแค่ไถฟีด แล้วก็ตามฟีดไปเนาะ แต่จริง ๆ แล้ว มันก็จะมีผลกระทบที่ตามหลังมาเนาะในเรื่องของแสงสีฟ้าอะครับ ซึ่งแสงสีฟ้าตรงนี้ มันก็จะส่งผลในเรื่องของการพักผ่อน ของเราในหลังจากนั้นเนาะ ในความเป็นจริง เขาพยายามที่จะบอกว่า ให้เราอะครับ เลี่ยงในส่วนของสื่อที่เป็นพวกโทรศัพท์มือถือ iPad อะไรอย่างนี้ ก่อนนอนสักประมาณ 2 ถึง 3 ชั่วโมงก่อนเข้านอนน่ะจะดีที่สุดครับ เพราะว่าพวกเนี้ย ไอ้พวกแสงสีฟ้ามันจะไปรบกวนในเรื่องของการพักผ่อนในตอนที่เราจะนอนจริง ๆ ครับ ทางที่ดีอาจจะลองปรับเปลี่ยนก็ได้ครับ ถ้าเรารู้สึกว่า เราอยากจะหาแอกทิวิตีก่อนนอนเนาะ อาจจะเปลี่ยนไปเป็นการอ่านหนังสือ หรือว่าการนั่งสมาธิ หรือว่ากำหนดลมหายใจพวกนี้เนี่ย ก็จะทำให้การนอนของเราอะครับ มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งถ้าสมมุติการนอนของเรามันมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับ ตื่นเช้ามาวัน รุ่งขึ้นเนี่ยทุกอย่างก็มันเป็นตามสเต็ปปุ๊บ ทุกอย่างมันก็จะรันตามปกติได้เลย มันก็จะมีประสิทธิภาพต่อเนื่องกันไปอะครับ ตรงนี้น่าจะโอเคมากกว่า อืม
อ๋อ อืม อืม เหรอคะ? อืม ๆ ค่ะ ๆ อืม อืม อ๋อ อืม ๆ ๆ ค่ะ โอ้ อันนี้น่าสนใจอะ ใช่ เพราะว่าจริง ๆ นะคะ ก็ชอบอ่านหนังสืออยู่เหมือนกัน แต่เพราะว่าเหมือนว่า เราไม่รู้จะไปแทรกตรงไหน ถ้าเนาะเราลดการใช้โทรศัพท์เหมือนไถฟีดไปเรื่อย ๆ เนี่ย เปลี่ยนมาเป็นการอ่านหนังสือเบา ๆ ก่อนนอนอย่างเงี้ย ก็อาจจะทำให้แบบว่าหลับได้สบายมากขึ้นเนาะ ก็กลายเป็นการพักผ่อนนอนหลับที่ได้มีคุณภาพมากขึ้นกว่าการที่แบบว่าไถฟีดไปอย่างเดียว เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะไถฟีด แล้วก็ เออ ไม่ ไม่ ไม่ได้ผ่อนคลายจริง ๆ ด้วย เพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเยอะ โดยเฉพาะการเมืองอย่างเงี้ย โอ้โฮ พอเราเข้าไปดูปุ๊บ อา อ่านแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ โอ้โฮ อ่านคอมเมนต์ยิ่งเดือด อะไรอย่างเงี้ย อืม ไม่ ไม่ได้ผ่อนคลายเลย อะไรอย่างเงี้ย เออ อย่างงี้สงสัยต้องละวางพวกฟีด อะไรพวกนี้หน่อยแล้วล่ะค่ะ ยังไงวันนี้ก็แบบว่าต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำ แล้วก็มานั่งฟังเราบ่นให้ฟัง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พวกคำแนะนำต่าง ๆ เนี่ย เดี๋ยวจะเอาไปปรับใช้นะคะ ถ้ามีอันใด๋ แบบว่า เอ่อ ได้ เวิร์ก หรือไม่เวิร์กอะไรยังไงเนี่ย อาจจะกลับมาขอคำแนะนำเพิ่มเติมทีหลังนะคะ
<laughs> อา อืม ๆ ๆ <chuckles> โอ้ ได้เลยครับ ยินดีมาก ๆ เลยครับ วันนี้ยังไงขอบคุณที่แบบมา มาเล่าเนาะ แล้วก็มาปรึกษาเป็นการที่จะทำให้เราเนี่ยได้จัดสมดุลความบันเทิง แล้วก็การพักผ่อนที่บ้านแบบให้มันสมูทเนาะ ไม่แบบหนักเกินไปทางใดทางหนึ่งอะครับ แล้วก็อยากจะฝากในเรื่องของการรักษาสุขภาพครับ อยากจะให้รักษาสุขภาพเรื่องของการนอนเนี่ยมันสำคัญมาก ๆ จริง ๆ ครับ ให้มองว่าการพักผ่อน ก็คือความบันเทิงอย่างหนึ่งในร่างกายแล้วกันเนาะ อยากจะให้ ถ้าเราแบบพักผ่อนอย่างเพียงพอ รักษาสุขภาพดีอะครับ ความบันเทิงในอนาคตยังไงเราก็ได้ทำมันอยู่แล้ว ขอให้รักษาสุขภาพเป็นหลักเลยแล้วกันครับ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืมเคค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำอะค่ะ สวัสดีนะคะ
ครับ สวัสดีครับ